<chuckles> Okay.
Mi chiama il maestro, che io seguivo da tutta la vita, come sai, quando guardi quelle foto o uno sportivo, proprio che ammiri. Ecco, io guardavo questo fotografo, con con gli occhi proprio de de del uhm, non so, dell'invidia quasi, perché è bravissimo. Ecco, esatto, il mio idolo mi telefona e mi dice, che sono al suo corso in Messico. <chuckles>
Certo. Mh-mh. Oh, era un idolo, era un idolo. Ah. E tu come hai reagito? Diciamo, uhm, all'istante.
E io io gli ho detto: "Sì, vabbè, io son Topolino, ciao" e gli ho sbattuto giù il telefono.
<chuckles> Ah.
Perché pensavo fossero i miei amici, che mi facevano uno scherzo.
Chiaro, uhm, giustamente, non pensi possa essere qualcosa di così grande, magari, all'inizio.
No, e mi ha richiamato. Mi ha detto: "Guarda, il tuo collega di Londra, ha detto che lui è Spiderman, quindi avere Spiderman e Topolino a un mio corso, non mi è mai successo". E lì, ehm, v ho cercato una buca, per mettermi dentro e coprirmi. Esa
<chuckles> E Per sotterrarti, okay, okay. E poi subito dopo, allora, cosa co mh-mh.
E niente, da sola, da sola, sono partita per il mio primo viaggio intercontinentale, per andare a studiare 6 mesi in Messico.
Wow! Ma questo a che età?
Sì. Uhm, ma ero già grande, v era una borsa di studio dell'università, quindi, fai conto, boh, 25, 27, 25, non lo so.
Okay. Ah, grande grande è un parolone, cioè nel senso eri <chuckles>
Gra no, grande, grande, nel senso, che avevo già finito l'università, eran passati anche degli anni. Cioè, questa era una borsa di studio, legata a un premio internazionale, quindi mai più vado a pensare e di vincere tutto e che mi mandino via, insom
Certo.
E e quindi sai, vai, alla grande. Da sola, arrivo in questa città del Messico, di notte.
Mh-mh.